Competenze, assolutamente. Ho quasi una base su sul funzionamento dei motori, ma così per passione, nulla di più. Non sono un meccanico, n mi occupo di questo.
Però ti eri accorto Okay.
Solo per interesse personali. Eh, cer
Certo, avevi notato che c'era qualcosa certo, avevi notato che c'era qualcosa che non andava, magari non eri sicuro della causa, però ti è proprio venuto da dire: "No, questa macchina va fermata, cioè bisogna controllare".
Assolutamen assolutamente. E quindi per fortuna lì a fianco c'era un benzinaio, quindi un'area di sosta dove fermarsi, e quindi gli ho detto: "Vai a fermarti", perché, somma, c'è qualcosa che non andava.
Okay. È pericoloso, certo.
Ehm, e questo ragazzo, ehm, mi ha detto m'ha subito guardato e mi ha detto: "Ma come? Ma veramente?" E ho visto proprio un po' la disperazione, ehm, per questa notizia, perché era la sua macchina e se ha problemi al motore, eh. <chuckles>
<chuckles> Certo. Certo, uno subito pensa: "Bene, o la dovrò buttare o dovrò spendere un sacco di soldi".
Eh certo, queste sono le 2 cose. Ehm, diciamo che allora si è subito fermato e ho detto: "Ma senti la puzza di bruciato? Guarda il fumo." E lui effettivamente, è sceso dalla macchina e vedeva che emanava una una nuvola di fumo bianco e azzurro. Ecco, quello che so è che quando è azzurro il fumo, vuol dire che manca l'olio, l'olio del motore, o che è stato bruciato dal motore stesso, o che è una perdita, somma le ragioni sono tante, ma a me non interessava sapere. Comunque se manca l'olio al motore, il motore si spacca, perché l'olio serve a evitare, è il sangue della macchina, diciamo serve per lubrificarla, eh, se no il metallo si brucia, si spacca tutto.
Mh-mh. Okay. Sì. Okay. Certo. Okay. Sì, certo.